Ai, ia ser muito difícil. <laughs>
É verdade. Pra todo mundo, né. <chuckles> Aham.
Não é? A olha. Mas, assim, uma coisa que eu em conversa com a minha psicóloga, ela fala, né, que a fome emocional não tem problema desde que não vire um problema. <laughs> Então ela fala é, ela ela porque eu tinha muito essa coisa: "Ai, eu tô com fome emocional, tenho que me controlar e nanananananã", e ela falava: "Olha, você você acaba gerando mais ansiedade, do que se você comer aquilo que te dá que que vai te aliviar e e resolver". É, ela falou: "óbvio que não dá pra ser todo dia, toda hora e tudo mais". Mas
Tá. Hã. Olha, que interessante. Uhum. Naquele momento. Uhum.
se a fome emocional bateu naquela semana a 1º vez, e e você fala: "Nossa, vai ter problema comer 1 hambúrguer em vez de comer salada hoje?"
Ah tá. Tá.
Então agora, quando começa a ser muito intenso, aí, as estratégias que eu uso. É porque por exemplo. A minha fome emocional é muito de doce, e coisas, eh, gordurosas, assim. Eu amo uma ba batatinha frita. <laughs>
Uhum. Hum. Verdade. Tá, certo. Ai, quem não, né. A batatinha frita
É. É, coisas fritas, assim, sabe. No Brasil, era coxinha, era um risole, bolinha de queijo, vai pra um pastel, sabe.
eu gosto muito. Uhum. Hum. É. Nossa, eu sinto tanta falta dos salgadinhos brasileiros, sabe. Você você também?
Demais. M muito, nossa! É é uma coisa que, eh, eu tenho eu sonho de vez em quando com eles, sabe, de tanta falta. <laughs>
Ai. <chuckles> Sério? E aonde você tá, aí, você consegue achar esses salgadinhos, de alguma forma ou não?
E então, eu tô aqui no sul da França. Aqui, apesar de ter muito brasileiro, não tem até agora não achei, nenhum lugar que vende, assim, ah eh, encomendar um cento de salgado.
Uhum. Tá. As Tá, nem congelado, às vezes, você encontra também que é. Tá, porque porque aqui na minha cidade tem uma lo um um mercado que vende comidas, ah, estrangeiras, sabe. E tem coisa congelada do Brasil.
Hum, não. É. Assim, ainda não explo Ah! Brasi aham. Olha, então, eu sei que tem um mercado latino aqui, que eu ainda não fui, que eu quero quero ver. Eu já me falaram que tem guaraná, mas, assim, guaraná é é é m mais comum achar aqui, mesmo em mercado tradicional. Então, eu quero ver se lá eu encontro alguma coisa. Eu tô tô pra tô pra testar, porque, de fato, faz muita falta, assim, sabe. Porque além de matar a fome emocional, tem um lugar afetivo, né, tem um lugar de <laughs>
Aí não. Ah. Uhum. Ah, que legal. Uhum. Tá. É. Te traz um pouco pro de casa, né, pra perto.
Exato. Exato.
E a e a sua fome ev emocional de doce é é especifica você tem algum doce específico ou é qualquer doce que você precisa comer? Como que é?